Ma i guarda, cioè mhmm, m bah, è strano, ecco, perché d diciamo che non è sempre così, no, perché, molte volte succede che succede questa cosa che v sarà casualità, non so come vogliamo chiamarla, ma altre volte magari succede l'esatta contrario, no, che tu sei una persona negativa, magari l'altra persona è una persona molto positiva, è un po' questo questo, co posso dire, questo incrocio tra negatività e positività, magari, unisce diciamo i legami, no? Quindi, cioè, l li rafforza maggiormente, quindi, cioè non sarà casualità, penso, sarà non so che, cosa <chuckles>
Eh. È vero, sì. Okay. Sì. Sì, sì, sì. Può essere. Tu sei una persona ottimista o pessimista?
Dipende, ecco, <chuckles> perché io, v cioè, naturalmente sono una persona, diciamo, abbastanza- abbastanza positiva, però poi, ci so' quei momenti, magari, sai di di breakdown appunto, che, magari sai, sale quella, appunto, negatività, sembra che se non so, non riesce una cosa, piuttosto che un'altra, ecco. Cioè, quei momenti un po' così
Okay. Sì. Esat sì, sì, sì. Eh beh, no, non si può essere sempre felici e contenti H ventiqua sì, sì, sì, è vero.
Sì, esatto, esattamente. <chuckles> Quindi
E niente, spero
quindi
di continuare a stare avere un po' più rispetto nei miei confronti, perché alla fine è quello il punto, centrale, di tutto.
Sì, è quello il punto perché cioè, quando si pensa, diciamo, al perdono, bisogna avere rispetto anche di sè stessi, no? Perché, ehm, ci so' delle magari delle cose, ecco, che puoi perdonare altre un po' meno, magari ci puoi provare, u ci ri puoi riprovare, ecco, una seconda volta, una terza volta, e poi, magari
Sì, sì, sì. Poi, magari, accetti cose che vanno anche al di là dei tuoi valori.
Eh. Cioè eh, eh sì, perché in qualche modo snaturalizzi, cioè, si snaturalizzi adesso, quindi, mhmm, ecco, dipende, ecco, che cosa si va a perdonare, e a cosa, diciamo, vai incontro, ecco. Dipende, tanto anche da questo. Va bene, dai.
Esatto, sì, sì, sì, esatto. Esatto, sì, è vero. E niente, è sta una bella conversazione. Io vado a studiare.
Anche per me. <chuckles> Graz
E ci risentiamo.
Ci risentiamo, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Ciao.